Ah, okey. Puwede nga 'yun 'no, oo. <gasps> Pero pa'no kaya doon sa mga baon ng bata? Kasi gusto kong ano eh, <gasps> pabaunan din sila ng mga gulay, hindi yung mga prito. Ano kayang magandang technique do'n?
Ooh. <gasps> Ah, sa tingin ko, <clears throat> um, ganito, kung may oras ka sa gabi halimbawa, 'yung mga gulay, katulad ng malunggay, masustansiya 'yan, 'no, <gasps> o kaya mga kalabasa. Gumawa ka ng vegetable ano, balls, 'yung vegie ball na tinatawag. <gasps> I-ready mo na siya sa gabi, tapos sa kinabukasan, prito-prito mo na lang siya, 'di ba mabilis. Oo. I pre-prepare mo na siya oh, 'di ba, parang ganon. Sa palagay ko, makakatulong 'yun, 'yung ma puwede mo siya i-prepare sa gabi, tapos sa umaga isi i iyo na lang siyang ipiprito, o kaya naman ay, iyon na lang isu-sauté o is-igigisa, okey na 'yun. Sana makatulong, 'di ba.
Ah, okey. Ah, I see. Mhm. Yes, oo. Tapos by batch din 'no, na parang, ah oo, ah, ang galing. <chuckles>
Yes. Oo, by batch din siya, para hindi ka ma-overwhelm. Kasi lalo na busy ikaw. Alam mo nagpapasalamat ako kasi, <gasps> ah, haba habang nag-se-share ka, alam mo napapaisip ako, ano nga ba? <laughs> Pero salamat, oo, parehas tayo, para bang, ah, ako din, habang habang nagsasabi ako sa'yo, parang bigla ko nare-realize 'yung mga bagay na dapat gawin para mabilis na makapag-prepare ng pagkain na masustansiya, 'di ba.
Kaya nga. Mm. Yes, oo, at, <gasps> oo, alam mo maraming salamat sa panahon mo at ang 'yong pagbabahagi din. Sobrang na-appreciate ko.

Okey lang naman sa partner ko. Pero huwag lang talaga 'yong mga ano, 'yong mga isda. 'Yon 'yon 'yong talagang ayaw niya. Oo, pero ako tsaka mga bata, carry lang naman, oo.
O gulay lang? Oo. Ah, okey, okey. Oh, base sa sinabi mo na okey lang naman pala sa inyo na nire-reheat, ano? Tapos gusto mo masustansiya. Siguro ang pinakanaiisip kong magandang payo sa'yo na mailuluto mo is 'yong sinigang o kaya ay nilaga na manok. Kung mabilisan talaga ang gusto mo, 'yong sinigang na manok o nilagang manok. Kasi unang-una, 'pag sinigang kumpleto 'yan, eh. Mayroong mayroong talong, may okra, may, ah, tawag dito? May watercress or kangkong, tapos nandiyan 'yong may labanos. Kasi 'pag karne, may labanos 'yan, tapos may gabi, 'di ba? Tapos siyempre 'yong seasoning niyan tapos 'yong karne, oh 'di ba? Tapos kailangan by batch siya, siyempre apat kayo, ah, i-ano mo na maramihan na siya, 'yong bang kung okey sa inyo nagre-reheat, 'yong pwede bang maging dalawang kainan ba siya. 'Yon.
Mm. Hmm. Oo. Mhm. Ah okey, sige, oo. Puwede din naman. Oo.
Oo 'di ba? Mhm, puwede mm. Tapos halimbawa, ah, kung ano naman, kung nilaga, masustansiya din 'yan. Alin man sa pechay o repolyo, mayroon siyang patatas, mayroon siyang kamote, tapos siyempre 'yong karne din and pwede mo rin siyang ire-heat. 'Di ba? Puwede 'yon. <clicks tongue> Tapos kung gulay, sa tingin ko, mayroong nabibili sa atin na, ah, 'yon bang naka-plastic lang, na kompleto, may carrots na. Bukod sa mura siya, hindi mo na siya kailangan chop-chop-pin, kasi chopped na siya, 'yon bang hiwa-hiwa na siya. Ihuhulo oh, 'di ba? Ihuhulog mo na lang siya pagkahugas mo, ihuhulog mo nalang siya, may chopsuey ka na. Konting mga ingredients lang, mabilisan 'yon, masustansiya, puwede 'yon. Tapos kung ayaw mo na halimbawa, "Hmm, matagal magpa matagal magpalambot ng karne." Gamitan mo ng tokwa, 'di ba, 'yong tokwa, 'yong tofu, masustansiya 'yon, oh, 'di ba? Hmm.
Hmm, okey. Mhm. Ah, sabagay. Oo nga. Mhm. Ay oo oo madali mabilis maluto 'yon, tapos masustansya pa 'yon eh, oo.
Oo, 'yon. Kasi kung medyo sabi mo nga, wala namang allergy tapos 'yon lang, isda lang ang problema. Sa palagay ko 'yon ang puwede mong gawin. Na 'yong mga gano'ng klaseng pagkain. Mayroon ka bang mga pagkain ng ala anak mo na mas prefer nila?